Ja, ja, das a auf alle Fälle mal probieren, und ansonsten versucht man natürlich relativ- sage ich mal- kühl zu schlafen und äh, leise eben irgendwie, machen's Fenster eben zu nach Möglichkeit, aber jetzt wir haben jetzt auch nicht den großen Stadtverkehr hier, deswegen geht das auch ganz gut bei offenem Fenster, ja.
Mhm. Genau. Wie Ja. Mhm. Ja, das ist gut. Ja, ja. Und wie ist es, äh, tagsüber? Trinkst du da viel Koffei also nimmst du viel Koffein zu dir? Dass es spielt ja auch so 'n bisschen 'ne Rolle, ne? Wenn man sich da, weiß ich nicht, 5, 6 Kaffee, <chuckles> äh, einflößt, das ist natürlich dann auch macht was mit dem Körper. Mhm.
Mhm. <chuckles> Ja, tatsächlich tatsächlich wahrscheinlich zu viel, was eben daraus resultiert, weil ich eben so wenig schlafe und dann eben müde bin, und ich brauche dann morgens eben meinen Kaffee, um in 'n Tag zu starten, um auch <chuckles> Leistung abrufen zu können. Und dann so über 'n Tag verteilt, ja, kommen da bestimmt 5, 6 Kaffee zusammen, weil auch wenn ich dann vom einen Termin zum nächsten fahre, dann nehme ich mir noch kurz schnell 'n Kaffee mit und trinke den dann im Auto so nebenher.
Ja, ja. Mhm. Ja, das ist ja okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
Also, ich trinke den dann tatsächlich auch nicht achtsam, also in Anführungszeichen, ich äh, sondern es schmeckt dann einfach, ist gut, passt, macht wach. So, weiter geht's. Und ja, ist auch genau, genau. <chuckles>
Ja. Ja. Ja. Wird hinter gekippt, ne. <giggles> Ja, ja, da könnte man vielleicht auch mal nach 'ner Alternative schauen, dass du dir vielleicht so 'ne Thermosflasche mitnimmst mit Tee. Wäre das 'ne Option? Weiß ja nicht, ob du so Teetrinker bist?
Ja, ist auch nicht gut. Mhm. Ja, das wäre vielleicht auch mal 'ne gute Idee, so. Vielleicht auch 'n Früchtetee oder so was, also trotzdem was mit Geschmack, aber halt ohne Koffein, ja.
Mhm. Ja, genau. Ja, genau, dass du, wie gesagt, den Koffein äh, Konsum da so 'n bisschen reduzierst.
Mhm.
Ja.
Das werde ich auf alle Fälle auch mal probieren und auch die anderen Sachen, ich probiere das einfach mal aus und bin dir da wirklich dankbar für deine Tipps. Ich werde dich da auf alle Fälle mal aufm Laufenden halten und, äh, freue mich schon drauf, endlich ausgewacht äh, ausgeschlafen aufzuwachen. Ich danke dir.
Genau. Ja, gerne. <giggles>